Ja, total. Und, ähm, wie gesagt, du atmest dreißigmal tief ein und aus langsam. Und wenn du ausgeatmet hast, dann stoppst du da und versuchst so 90 Sekunden innezuhalten.
Mhm.
Äh, und dann quasi wieder einzuatmen. Das klappt nicht beim 1. Mal. Das, ähm, ne, machst du so so so lang, wie du kannst. Und, hm, je öfter du das übst, desto weiter kommt man im Endeffekt.
Okay, verstehe.
Ähm, und, äh, wenn du die 90 Sekunden gewartet hast, dann nimmst du 'n tiefen Zug wieder rein und dann hältst du noch mal 30 Sekunden an, die Luft.
Ja.
Dann atmest du aus. Und das ist 1- 1- 1 Zyklus quasi. Und das kannst du beliebig oft machen. Wim Hof meinte, er macht's er macht's immer wenn er sich nicht ganz so gut fühlt und ist 'n schwieriger Tag, dann macht er eher mehr Zyklen. Weil je tiefer er reingeht, desto besser bereitet ihn das quasi vor auf den Tag und desto mehr aktiviert das auch irgendwie so seine Selbstheilungskräfte.
Ah, okay, interessant. Ja. Ah, okay, spannend.
Ah. Und, ähm, die 2. Atemübung, die ich immer im Anschluss danach mache, ist, äh „Boxbreathing“, ah
Ah, okay, ja, checke.
Kennst du kennst du, ne? Der stellst dir 'ne Kiste vor und jede Seite läufst du so mit 'ner Murmel oder in deinen Gedanken ab und versuchst so also, ich mache das nicht mit 4, 4, 4, sondern ich mache es mit 8, 8, 8. Also, dass man schön einfach den Zyklus länger gestaltet, sage ich mal. 8 Sekunden einatmen, halten, 8 Sekunden 8 Sekunden ausatmen, halten, 8 Sekunden
Klar. Ja. Ah, okay. Ja, okay, stark. Gut. Und wie wie wie w also, ähm, hast du es am Anfang auch so wirklich gemacht, dass du dich dann so rangetastet hast? Also, hast du da so Boxatmungen mit mit 4 Sekunden gemacht oder warst du direkt so 'n bisschen weiter da schon?
Hm, ne, ich habe mit 4 Sekunden angefangen, so habe ich es auch kennengelernt. Und dann, ähm, habe ich aber gemerkt, dass es irgendwie mir besser tut, wenn äh, wenn ich langsamer und tiefer an die Sache rangehe. Und dass ich dann auch es ist so 'n Mix aus Meditation und Atmen. Ich mache das auch relativ also, keine Ahnung, so 1/4 Stunde, 20 Minuten bestimmt, je nachdem.
Ja, verstehe.
Und, ähm, je je tiefer ich atme und langsamer und mehr je mehr Fokus ich quasi in die Sache reingebe, desto, ähm, tiefer komme ich auch in so 'n meditativen Zustand, der, äh, super spannend und auch interessant und angenehm ist.

So 'n Wunsch, der sich über Zeit geformt hat, ähm, weil ich vielleicht auch irgendwo mit mir selber gemerkt habe, dass ich 'n bisschen unzufrieden bin äh, n nicht so wirklich mein Potenzial vielleicht auszuleben oder zu entfalten.
Okay.
Also, so so so 'n bisschen ich hatte immer so 'n bisschen laid back attitude, äh, ich habe ich habe mich am Anfang oder sagen wir mal in meiner Jugend für viele Sachen interessiert, bin dann so 'n paar Schritte in die Richtung gegangen, also, vor allen Dingen auch so gesellschaftlich und politisch war ich auch interessiert, habe dann bisschen was in die Richtung unternommen und habe dann gemerkt, dass, ah, ich weiß nicht also, für mich wirkt das ganze, äh das ganze Spiel irgendwie zu abgekartet, zu, ähm, machtbesessen und zu wenig, äh, irgendwie idealistisch ausgerichtet und das hat so 'n bisschen bei mir dazu geführt, dass ich gedacht habe: „Okay, ich w wie willst du denn dein Leben verbringen, wenn du nicht wirklich was reißen kannst so? Oder wenn du“ Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Gesellschaft so verändern kann, wie sie funktioniert, so, wie ich wie ich's mal ursprünglich gehofft habe, vielleicht und, ähm, dann dachte ich mir: „Okay, suchst du dir 'nen bequemen M Mittelweg, der für dich in Ordnung ist.“, so, ne, und versuche nicht zu viel zu arbeiten.
Ah, okay, interessant. Ja. Ah, okay, also, wo die Hürde dann auch einfach relativ gering ist, ne? Also, jeder jeder, wie du gesagt hast, ne, jeder kann atmen und dass du dann so, ja, bewusst irgendwas nimmst, was vielleicht dann, ja, nicht so den Rahmen sprengt, sondern was du dann auch wirklich nachhaltig durchziehen kannst und dann auch so dranbleiben kannst.
Ja, genau.